あの、ちょっと相談に乗って欲しいなって思ってることがあるんですけど、あの、私今メインで、動画編集のお仕事をしていて、ま、フリーランスで。で、あの、ま、何人かクライアントさんがいて、その人たちから依頼を受けて動画編集してるっていう形なんですけど、ちょっとこれから、あの、別のことを勉強してキャリアチェンジしようかなって思ってるんですよね。でもそうなんですよ。ただ、その、生後今、生後4か月の赤ちゃんがいて、生まれたばっかりの子もいるので、なんか、うん、するべきなのかどうなのかなって迷ってるんですよね。
はい。 ええ。 はい。 おお、素晴らしいですね。ええ。 はい。 あ、なるほど。ね、やっぱり、もう生まれたばっかり、4か月と、まだまだ忙しいですよね。うん、ええ。
そうなんですよ。なので、勉強する時間も取れるかなっていうところも、ちょっと迷いのポイントの一つでもあるんですよね。
はい。 ええ、例えば学び直してって仰ってたんですけれども、どういうことを学ぼうと思ってらっしゃるんですか？
はい。 あ、ちょっとプログラミングに興味があって、で、パソコンは元々すごく好きなので、で、まあ、その動画編集してるっていうのもあるんですけど、今やっぱり、その、AI の時代になってきていて、プログラミングとかエンジニアにねのその仕事がたくさん増えているので、あの、需要もあると思うので、そっちにちょっとキャリアチェンジしようかなって思ってますね。
ああ、はい。 うん。 はい。 うん。 なるほど。例えば、その勉強する時に、あの、今探してらっしゃると思うんですけれども、どういう形の学びの方法になるんですか？
はい。 そうですね、基本的にはやっぱり在宅で、お家で、あの、大学、在宅オンラインの大学とか学校に行って勉強するっていう形にはなると思うんですけど。あの、やっぱり、あの、子供がいるのと、今住んでるのがアメリカになるんですけど、で、あの、旦那さんの仕事上、旦那さんが、その、空軍に所属してるので、その基地ってなると、割ともう、あの、シティとかから離れた、都会の方から離れたところにあるので、なかなか大学とかに通うのは難しいかなっていうのはありますね。
うーん。 はい。 ええええ。 はい。 うん。 あ、はい。 あ、なるほど。では、じゃあ、学ぶんだったら、もうオンラインで、まあ、大学なりそういうコースなりを取ろうと計画してらっしゃるんですね。うん。あのね、お子さんが今小さいですけれども、ほぼ1人で面倒を見ている形になるんですか？
そうです。 うーん、今は旦那さんが育休があるので、あのお昼そのそうですね、夜は私が基本的に面倒は見ているんですけど、お昼は旦那さんと、ま、旦那さんが家事とか負担してくれて、私が育児に専念してるっていう感じではありますね。
あ、はい。 おお。 あ、なるほど、ま、何て素晴らしいご主人なんでしょうと。<chuckles> うん、ねえ。
にゃい、そそそうなんです、ほんとにあの、凄く素敵な旦那さんで、私がそのキャリアチェンジしようかなって迷ってるっていうのも、ま、旦那さんからすると、あの、もう仕事しなくてもいいのにって、あの言ってるので、なんかその、でも、なんか学びたいっていう、私はすごく好奇心があるので、その学びたいっていう気持ちも、すごくあの、サポートしてくれていて、あの、もしするのであれば、全力でサポートするとは言ってくれてはいますね。
はい。 うーん。 ええ-ええ。 はい。 ええ。 あ、なるほど。では、なんかそのね、ご主人が結構力になってくれるっていう、素晴らしい環境にあると思うんですけれども、やはりなんか、こう、時間を作るのがちょっと難しいなとか感じてらっしゃいますか？
はい。 ほんとにそこがあのおっしゃる通りで1番、あの、心配しているところで、ま、たとえそのね、あの、ま、入った大学とかその短期学校でもそうですけど、入ったとしても、あのちゃんとどれほど難しいのかもあんまり私ま、難しいっていうのはもちろんわかってるんですけど、自分に合ってる合ってないかもわからないので、どれほど苦戦するかっていうのも、まだあの、わか詳しくわからないので、ほんとに今の時間で足りるのかどうかっていうのが1番不安なところではありますね。
うん。 はい。 ええ。 うん。 はい。 なるほど。ちなみに赤ちゃんはよく寝てくれるタイプですか？それとも結構こうあの抱っこしてたりとか、割と年齢も浅くてすぐ起きちゃうタイプとか、どちらでしょう。
はい。 あの、夜はほんとにぐっすりもう8時間ぐらい寝てくれるんですけど、お昼はもう全然寝なくてもう10分30分お昼寝して起きて、で、ちょっと遊んでまた寝て起きてみたいな。で、ま、ぐずったりとか、ずっと抱っこしないといけないとかではないんですね。で、私が今動画の編集している時も隣であのバウンサーであったり、あの、バスケットがあるんですけど、そこに、あの入れてても何も、ふ1人で上手に遊んだりはしているんですけど。
おお、はい。 <chuckles>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 はい。 ほんと。はい。すごいですね。4か月何かそれができるってもうなんかすごく赤ちゃんに恵まれてる気がするんですけれど。<chuckles> うん。
そうなんですよ。 そうなんですよ。私ほんとに恵まれてると思うんです。まあ、欲を言えばね、もうちょっとお昼寝してもらえたらなとかも思っちゃったりするんですけど、なのでまあ、で、あの、まあ起きてはいてもそんなに抱っこしたりもしなくていいので、勉強のね、なんだろう、その邪魔って言い方失礼ですけど、なんか勉強する分には問題ないんじゃないかなとは思ってるはするんでいるんですよね。
ええ。 はい。 うん。 はい。ん。 はい。 うん、うん。 ええ。ええ、そうしたら1番ご自分の中でやっぱり躊躇するポイントはどこでしょう？
うん。 そうですね。まあ、その、別に金銭面的に、その、お金が必要で働いてるっていうわけではないんですけど、あの、今私、その、たくさんね、ありがたいことに動画の依頼をいただいていて、で、何人か、あの、こ私が編集してくれる子たちを探して、あの、流してあげてる分もあるんですね。であ、いやいや、で、私が、あの、じゃ、もうキャリアチェンジするので辞めますってなっちゃうと、その子たちにね、仕事が行かなくなっちゃうんですよね。
うん。 はい。 ええええ。 うん。 はい。 あ、素晴らしいですね。はい。 うん。 ああ
ええ、そうなんですよ。で、それが申し訳なくて、でそうなんですよ。で、まだ、あの、なんだろう、その、クライアントさんと直接、あの、繋げるまでにはまだ、あの、そうです、スキル的にまだ、あの、私が最後にチェックして修正してっていう作業が必要になってる状態なので、あの、そのまま引き渡しができないので、そこもちょっと一番の悩みどころではありますね。
いえいえ。 はい。 なるほど。 うーん。 あ、なるほど。では、なやっぱり、じぶご自分の集中するところが別に行ってしまうと、やっぱり関わってる周りの方に、じご自分がちょっと迷惑じゃないですけど、なんか、そこにマイナスな環境が生まれてしまうっていうところが、一歩踏み出せないところに繋がってるんですね。うーん。
うん。 はい。 そうなんですよ。ほんとにそうです。なんか、やっぱりね、今そのね、動画の編集をお願いしていて、まあ、例えばね、あの、月に20万とかね、稼いでる子たちに私が、「でも、ごめんね。キャリアチェンジするから、もうちょっと辞めようと思う」っていうので、急にね、そのお金がなくなってしまって、で、私自身、その、別に経営してるっていうわけでもないので、そんな、なんかね、失業手当とかも出せるわけじゃないですし。
へえ。 はい。 うーん。 はい。 ええええ。 うーん、なるほど。はい。ああ。
てなるとそうなんですよね。その子たちが、ちょっとね、もうちょっと成長して、あの、クライアントさんと直接繋げれるレベルになれば、あの、まあ、私も心置きなく辞めれるんですけど、とは思ってますね。
ええええ。 はい。 うーん。うーん。なるほど。ちなみにこれからお勉強されることは、その、ただコースで学ぶというよりは、それを、こう、ディグリーとして取りたいと思ってらっしゃいますか？
あ、そうですね、プログラミング自体、あの、色々サーティフィケイトみたいな、その、なんか、コースがありまして。で、それを取れば、お仕事結構、あの、いただけるところもあるので、あの、そんなに、あの、大学何年とかは考えてないんですけど、まあ、1年ぐらい勉強はしたいなとは思っていますね。
うん。 はい。ええええ。 はい。 ええええ。 うーん。 あ、なるほど。将来的にお子さんを、こう、あの、まあ、ね、今まだ4か月だすすですけど、ま、1か月ぐらい経ったら、例えばプリスクールに入れるとか、そういうことも考えたりされてますか？ま、短時間だったり。うん。
はい。 はい。 あ、はい。 そうですね、あの、その、なんだろう、やっぱコミュニケーション力とかにも必要だと思うので、もちろん、その、幼稚園だったりに入れようかなとは思ってはいるんですけど、なんか、そうですね、すごく、あの、私自身プログラミングにすごく興味があって、今始めておかないと、もう少しするで、どんどん今でも遅いぐらいじゃないかなってちょっと思っちゃってるので。で、待ってると、なんか、どんどん、なんか、おいね、置いてきぼりになりそうでっていう、ちょっとそういった部分の焦りもあるんですよね。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
うん。 はい。 ええ。 うーん。 はい。 あ、なるほどね。なんか、あの、例えばね、その、コミュニティカレッジだったりとか、大学の、なんか、そういうクラスで、まあ、ほんとにオンラインだったとしても、オンタイムで取らなきゃいけないクラスだったらちょっと大変かなと思うんですが、今ってオンラインの大学が多分いっぱいあって、で、そのねうん、オンタイムで出れなくても、その、録画で、こう、参加するっていうことができる多分クラスとかがいっぱいあると思うんですよね。なのではい。それを、こう、少しずつ自分のペースで取りながら、まあ、ね、始めるというところに、たぶん、意義があると思うので、いね、あの、それを始めながら、今やってるお仕事を、こうね、あの、ちょっと減らしながら、逆に、その、今、関わってる方たちを育てながら、もうじきこういうふうになるので、ちょっと危機感を与えて、ね、なんか、あの、「もうちょっと成長してください。あなたのこういうところが足りずてませんでしたので、私が直しておきました」みたいな感じで、こう、ちょっと、ね、あの、少しずつ、少しずつ移行するように進めていけると、なんかね、その、あの、気になさってる方たちも、自分のキャリアをもうちょっと危機感を持って、あの、ね、あの、育て上げることができるし、成長することもできるし、ご自分も待ってるよりは、その、今の、このね、あの、やりたい好奇心とかモチベーションを、ね、一歩進めると、やっぱりちょっとでも進むとね、必ず前に進むので、そこら辺をねうーん、してみるのも、あの、一つの案かもしれないですね。
はい。 はい。 そうですね。 はい。 ああ、なるほど。 はい。 うん。 はい。 はい。 ああ、なるほど。 はい。 そう、はい。 うん。 うん。 はい。 そうですよね。うん。 はい。 そうですよね。 ああ、確かに。今はそういう、なんだろう、あの、録画で見れる授業があるっていうのは知らなかったので、ちょっと調べてみようと思います。ええ。そうですね。で、育成もなんですけど、私ちょっと、あの、ネガティブとかな、あの、フィードバックが全然できていなくて、なんか自分、修正するべきところとかも、あんまり、あの、細かく伝えきれてなくて、なんか、もう、私が修正しちゃえばいいやって思ってしまってたので、あのあの、その子たちが成長できてないなって部分もあるとおも今ちょっと思ったので、ちょっとずつ、その、私こういうのに興味があってっていうのは次のミーティングの時にシェアをして、あの、さっき仰ってたみたいに、その、危機感を与えるというか、その、あの、私が抜けるかもしれないっていうことをちょっと伝えて、育成にもちょっと励んでいこうと思います。
はあ。 ええええ。 そうでね。うーん。 ええ。 ええ。 はい。 ええ。 はい。 ええええ。 はい。 ええ。 はい。 あ、ね、なんか、育成ってやっぱり、自分でやっちゃった方が早いので、育成もね、大変だと思うんですけれどもあ、はい、でも、きっとね、なんか、その、育成をすることがまた後々に、こう何かね、人に、こう、じご自分の知識を教えるっていう、まあ、コーチングだったりにも、もしかしたら繋がるかもしれないですね。
そうですよね。 はい。 うーん。 ああ、そうですよね。その、やっぱり教えるっていうことがね、他のなんか仕事にもね、将来繋がるかもしれませんよね。ああ、なんはい、ちょっとキャリアチェンジしようかなって迷ったん迷ってたんですけど、ちょっと、あの、一歩踏み出してみようって思うことができました。ありがとうございました。
はい。 そうですね。 いえ、才能豊かな方なので、きっと成功すると思います。頑張ってください。
はい。